ファッションについてなんですけど、あの、文化的背景が服選びに出ると思われますか？
はい。 そうですね。例えば、なんか目的とかによって結構決まってくるかなってのは思うんですけれども。ま、それでも、あの、場所とか、その土地柄ってのが結構反映されるかなって言うのはありますね。
ええ。 ああ、あの、状況とかですかね。何処かに何処に行くのかとかって言う事ですね。
うん、ま、それもありますけども、ままず、それはありますけども、あの、それ以前に、何かその傾向みたいな感じで、あの、その土地土地で、んん、どう言う色が好きかとか、なんか、そう言うのってあると思うんですよ、やっぱり。実際経験あるんで、はい。
おお、はいはい。 あ、そうなんすね。なんかエピソードがあれば、お聞きしたいかなと思いました。
そうですね。あの、例えば、あの、ベルリンとかだと、結構、なんか、皆、あの、黒き黒着ちゃう傾向があって。ぜん全身黒とか。
ああ、はい。 ああ、ベルリンの出身の方とか、はいはい。
はい。 出身じゃなくても、あの、そうですね、住んでたら、なんか、うん
あ、住んでたら、変わってくって事ですね。その、黒が多くて。
変わってきますね、なんか。 はい。
あとはもともとその、ファッションというか、あの、その、お店がまあ、黒も基調にしたものが多いとかっていうのもあるんすかね？
まあ、一応そうですけれども、あの、まあ、その土地の文化的背景というか、なんかそういうとこもあって、例えばあの、クラブとかベルリンとかで行くと、まあ、あの一番入りにくいクラブがあるんですけども、そこはあの、なんか暗黙のポリシーとして、例えば黒でしか入れないとか。
はい。 へえ。ドレスコードが黒。はいはい。
はい。 別にドレスコードではないんですけども、なんか。そ
それなんか、ちょっと不思議っすね。それなんか。
不思議なんですよね。そこだまはい。
だってそれって、あれじゃないですか。そのベルリンとかなってくると、あの、いろんな文化の方もいらっしゃるし、旅行でクラブ行く人もいると思うんですけど。なんかぶつかりそうな感じしますけどね。「え、なんで」みたいな。
うんうんうんうん。 いや、そそこはなんか住み分けというか出来てて、あの、他のもうちょっとなんか明るい系のクラブだクラブだと、なんかあの、ま、まあ、もう1つなんか別のとこあって、なんかそこはなんかちょっと言っちゃったら遊園地みたいな感じなんですけども。あの、ええ、ま、そこはもうちょっと陽キャ感が出ないとっていう感じで、みんな結構カラフルに着飾って行くとこなんですよね。なんで、結構なんか住み分けは出来てるかなっていうのはありますね。
ええ、はい。 うーん。はい。 あ、別にドレスコードで決まってるわけではないけど、もう一応そういったなんか雰囲気で、なんかドレスコドレスコードじゃないけど、みんながそうなってるって感じなんですかね。
うん。うん。 そうですね。で、それでなんか、あの、ま、どこどこのクラブに行く人みたいな感じで、何かその人間関係もちょっと、うーん、固まってたりとか。あの、ま、うーん、うーん。ちょっと部族的ななんかそんなふうに感じはすると、うしう感じはしますけども、はい。
ええ。 へえ。 それ、ドイツでベルリンじゃないですか。それ違うドイドイツの違う街とかでもあるんですか？それともなんか、ドイツは黒が多いとか。
はい。 そう。 うん、いや、ベルリンだけですね、あれ多分黒が多いのは。
え、不思議っすね、それも。
はい。 うん。
なるほどなるほど。
ま、あと、結構なんかその、黒がでしか、なまあ、ダメってこともないですけども、黒以外で全然入れたこともあるので、えっと、うん、ま、基本的にその、うん、なんだろ。雰囲気が結構なんかダークな感じなので、それに合わせてっていう感じだと思うんですけども、基本的には。
はいはい。
音楽とかもなんか結構なんかむし無機質、うん、ま、ほもう1つなんかもうちょもっと無機質なとこ、ありありますけども、はい。
あ、はいはい。 それ、なんかベルリンに住まれてたんすかね。それでなんか感じ取ったって感じですか？
うん。う。 そうですね、はい。
ええ。 なるほど、なんか、それ、でも面白いすね。で、ファッションだけじゃなくて、音楽とかでも、なんかそういう音の違いっていうのが、あるっていうのは、なんか興味深いすね。
うんうん。 う。 はい。結構その音と合ってるかなっていう感じはします。そのはい。
あ、なんかシックな感じとか、その無機質先ほど言った無機質なところ。
そうですね。なんかハードテクノでゴリゴロしてるとこだと、結構なんか皆黒、とか、なんかちょっと単色系で、あの、暗い色とか、そういうのを着てくかなっていうのはありますね。
なんか僕のイメージで言うと、ドイツって日本の感覚にちょっと近いイメージがあるんですけど、あの人もそんなに他の、あのなんて言うんですかね、そのラテン系とか、そのヨーロッパの比べては、もっと何て言うんですかね、シャイだったりとか、あんまその、そういうなんか感じました？文化的違いというか。
うーん。 はい。 うん。 うすま、そうですね、ちょっとシャイというか、ま、うんと、ま、冗談とかでも結構なんか、あの <clears throat> ドライだったりとかしますし。
はい。 あ、ドライな冗談。ドラ冗談ははい。
はたらなぎ、ドライなユーモアですね、はい。
ああ、なるほど。はいはいはい。で、冗談はでも通じなんかその通じづらかったりとか経験もあったりします？
いや、それはないですけど、<chuckles> 普通に冗談通じますけども、特にあのベルリンはなんか、うんと、ベルリンっ子っていうのは結構なんかいたずら好きなところがあるので、なので、ま、意外とそうみんな黒着てるけども、なんかちょっと時時々なんか違う感じで、あのはっちゃけた感じで着てる時もあるしっていう感じで。
うーん、はい。 うーん、はいはい。 はい。
なんか、そう言う二面性があるかなってのはありますね。
と、他の場面とかはどうなんすかね。その、仕事だったりとか、まあ、そう言ったさっきクラブの話なんですけど、まあ、普段着の中って言う部分で。
うーん。 ああ、普段着とか。やっぱりその、普段着が結構カジュアルって言うのが、あの、根付いてる場所だと、あの、そうですね、ベルリンとかなんかも、あの、テック系の、あの、き企業とかも、ほとんどぜほとんど、もう、あの、スーツで来なきゃいけないとか、そう言うのは絶対ないので。あのはい、皆、き結構なんか自分の着たいもの着て来てるかなって言う感じはありますね。
はい。 ああ、はいはいはい。 あ、そうなんですね。なるほどなるほど。なんか他にあります？その文化的背景で服選びが、なんか違ったみたいなところで言う
うんうん。 ああ、そうですね。意外と、なんか、うーん、何でしょうね。日本だと、うーん。
はい。
割とその季節によって、その色ってのがまあ、でも、それ何処でも一緒かなって思うんだけどですけども、なんか、あの、季節によって大体色の傾向が段々変わってくというか、皆、同じ似たような色着たがるって言うのは。
<chuckles> まあ。 ま、なんか、僕のイメージだと、やっぱ秋冬って、ダークな色が、特に日本って多いかなと、思いますね。そもそも。なんか、ネイビー、黒、みんな多いかなっていうのは、ありますけど。派手な色より
うんうんうん。 んそうですね。確かに。ま、 なんなんだろうななんか、年間通して結構、うん、そういうのが多いかなっていうのも、あるあるかある感じもしないですね。確かに。ちょっと、あたんうあ。どうなんでしょうね。そういうのも
はい。
んふ、はん中で、それで、んま、時々ちょっと、はっちゃけて、色んな、他のものを着ている人がいるっていう、感じのですけども。うん、ん。
はい。あとなんか、スーツ選びって、結構、ちが違うなっていう風に思うんですよね。海外の方と、日本の方って。僕はそれを感じたことがあって
はい。 うんうんうんうん。 ま、そうですね。言われてみれば、確かに、そうかなと思いますね。なんか、うん、まあ、あんまりその、派手なスーツ着てる人っていませんよね。確かに。
で、日本ってもう多分、ほぼ一緒だったりとか、大体みんな同じなんですよね。多分、就活もみんな黒じゃないですか。で、なんか僕、海外行って、それはあんまなくて。うん。で、就職転職活動とかでも、なんかその、僕もっと、スーツにこだわりを持ってる方が多いなっていう、イメージがあったんですよね。西洋圏のあの中で。例えば、まあ、グレーだったりとか。うん、他のなんか何て言うんですかね。ええ、ネクタイをこだわったり、靴下こだわったりとかっていうのを、見てことがあって。まあ、ただその、日本だと、もう、てあ、ほんとに、そもそも、んダークネイビーか黒か、ダークグレーの三択ってほぼ、ネイビーだったりすると思うんですよね。
んそうですね。はい。 うんうんうんうん。 ああ、はい。 うんうんうんうん。 うん、ん。 ま、す確かに、それはありますね。あの、ん時々なんか、あの、イタリアとか行くと、結構、なんか、あの、うん、スーツとかでも、かなりおしゃれに決めてきますからね、やっぱり。うんん。
いや、そうですね。 うん。そうですね。僕なんか、アパレルフファッション会議、居た時があるんですけど。やっぱスーツでスーツでほぼ分かる分かるというか、おしゃれって学べるって、あの、なんかそういう、き聞いてて
はい。 うんうんうんうんうん。
要は、スーツ選びが結構、基本になってくる。でも、イタリアとかそうじゃないですか。あの、まあ、サイズ感とか結構、こだわってる方いたりとか。だから、サイズ感こだわってる人、あんま日本っていらないいないのかなと、思ったんですよね。あの、オーダーメイドとか、しないじゃないですか。そもそも。だから
ま、そうですね。 ああ。 確かに、それは、うん。
それこそ、30代、40代以上おじさんの方とかとも、あの、きこなんか結構、ダラっとしてたりとか。なんか、パンツの丈感とか太さとかも、あんまこだわれる方っていうのが
うんうんうんうんうん。
そこの違いがあるのは、面白いなと思いましたね。
ああ。なんか、あの、年代層によって結構、あんまりもう、こだわらないっていう人が、なんか、日本だと多いですね。ある程度こえもうおじさんおばさんになっちゃうと、もう、そういうのは気づかあんまり、自分自分はい。
いや、多いですよね。 で、海外、ん、やりま <chuckles> いや、なんか、そういうイメージ、あるじゃないですか。あの、満員電車乗ってても、みんな、ほぼ一緒で、サイズもダボっとしたりとか。あれ、だから、もっとかっこいい着こなしできるな、僕は思ったりするんですよね。海外の、あの、それこそ年いってる方とかも、着こなしがやっぱ上手なので。あとは、シャツの選び方とか。もう、でも、日本だとやっぱ白とか、あの、普通に大体、まあ、薄いブルーとかだけ。いもう、ほぼ二択とかじゃないですか。
うんうんうん。 うんうんうん、うんうんうん。 うあ。 確かに。うーん。ま、日本であんまり、その、量販店とか行っても、も、そ、ほんとにそれしか置いてないですよね。あの、シャツとかでも。はい。うーん。
ですよね。うーん。で、それは、なんか、僕、就活もそのイメージが強いのかなとも思いだお思いますしね、なんか。みんな一緒でみたいな感じで。
確かに。うんうんうんうんうん。 そうなんですよね。それはあると思いますね、確かに。うん、ま、あの、同調圧力が強い的な文化のところは、なんか、こういう傾向があるのかなとは思いますね。うーん。
ああ、そうですね。 確かに。 て、気になりますよね、他のアジアじアジア系と中国、韓国とか、ま、似てるのかなとか。うん、だ逆に東南アジアとか違うのかなってかありますよね。
まあ、似てるっちゃ似てます。 あ、東南アジア、ま、僕はあんまり行ったことはないんです。シンガポールぐらいしか行ったことないんですけれどもはい。それでも結構、なんか、ちょっと、うん、自由かなとは思いますね。そのあたりの感覚が若干、はい。
あ、はいはい。 あ、そうなんすね、シンガポールに。 ええ、はいはいはい。
うーん。なんか、着こなし的にちょっと、なんか、ま、みんな、うーん、ま、統一感がない、ないっちゃ統一感がないですかね。はい。
<chuckles> あ、そうなんすね。ええ、ちょっと意外かもしれないですね。シンガポール、もっと、なんか、ビジネスビジネスっていう感じがイメージだとありますけど、ちゃんとしっかりしてるみたい。
うーん。 そうですね。うーん。
なるほど。
まあ、あとは、そそうですね、あの、オセアニアとか行くともう、ほんとにもう、もう自分自分でもう勝手に、ん、そ、好きなもん着てるっていう感じです。
そうですね、あとなんかパーティーの文化ってあるじゃないですか。あの、そうです、欧米とかの国とかって。で、だから着こなしてくるじゃないですか、みんな。あと、何て言うんですかね、そのドレスアップしてくるって、その週末もその、華金の金曜日とかも仲間と一緒にドレスアップしてキャッチアップするみたいな。その文化って、日本ってそもそもそんなないじゃないですか。
はい。 うんうんうん。 あ うんうんうん。 あ、は。 ないですね。なんか、あの、普通にもう、仕事の延長みたいな感じの、なってうんうんうん。
それからそうですよね。 そうそうそうなんですよ。だからそれ用の服ってなないですよね、多分スーツとかでも、なんか
うーん、なかなか結構そあの、お金出さないとないんじゃないかなって思いますね、やっぱりそれは。
そうですね、なんか、そこなんか僕は、その、海外違うなと思いましたね。あの、ヨーロッパとかも、あの、オーストラリアとかアメリカとかもそうですけど。だん男子ちゃんと着飾ってくるみたいな、そういうのを持ってるみたいな、はい。
うん。 うんうんうんうん。 はい。 ま、そうですよね。確かに。ううーん、ま、普通になんかあの、うーん、ちょっとディスカウント的なとこに行ってもま、それに使えそうかなっていうものがあったりとかはするんですよね
そうそうですよね。 だから、そもそもそういうそういうことにお金を使わずに、なんか日本の場合って日本ってまあ一応東京とかおしゃれって世界的に有名じゃないですか、色んな自由なファッションがあって、ただなんかそこにはお金とか色んなやるけど、その、なんかフォーマルな場とかでの服選びのバリエーションが、そんなないのかなと思ったんですよね。そういうしゅ習慣がないから、パーティードレスアップとかって、お金かけたりとか、なんか色々持ってる人、あんま少ないのかなと思いましたね。
うんで ま、そうですね。はい。 うんうんうんうんうん。 ああ。 はい。 うんうん。 そうですよね。うん。ま、例えばその、ありましたよね、なんかあの、イタリアのサッカーチームが、あの、ものすごく凝った、あの、スーツで、あの、遠征してたりとか。はい。あれは
はい。 いや、おしゃれっすよね。ブランドものだったりしますもんね、あれ、有名な
そうですよね。あれはかっこもう見た時にかっこいいなってほんとに思いますもんね、あれは。
で、あとサイズ感がかっこいいんですよね。ちゃんとビシッと決めてるんで、あれも絶対オーダーでそれぞれやってたりとか
そう、うんうんうん。 確かに。
はい。
そうですよ、うん、うーん。ま、オーダーメイドはってとこもあるとは思うんですけど、オーダーメイドのとこにつ作ってもらっても基本的になんか、うーん、同じような色とか、なんかそういうのになってくるのかなとは思いますね <chuckles>
<chuckles> やっぱ日本人のあるじゃないですか、日本だったら恥ずかしいなってあるあるじゃないですか。なんか派手だとなんかそこの控えめ感のがやっぱ出るのかなってありますよね。なんかやっぱ色で遊んでるイメージがあるんで、イタリアの方とかって。
うんうんうんうん。 出ますね うーん。あとなんか、その日本だとそういう風に派手にしたらやんちゃ感っていうのが出ちゃうかなっていうのがはい。
いや、そうなんですよ。 なんか、なりますよね、やんちゃで遊んでるとか。ただありますよね、その、かっこいいおおじさんみたいな、イタリアのいますからね、いっぱい。
うーん。 あ、そうですね。うーん、ま、ベルリンでもその、あの、ちゃんとスーツ着て、あの60代ぐらいかな、あのおじさんは、で、ものすごいなんかその、うーん、ま、これもあの、個性のあるあの帽子をかぶって はい。で、それでもうめちゃくちゃかっこいいんですよ、そのおじさん。有名な、はい、おじさんっていうか、おじいさんなんですけども。はい。
はい。 ええ、はい。かっこいいっすね。いや、憧れますよね、そういうの。 大体こううん。 ああでもなんかその、なんていうか雰囲気とかオーラが出ますからね。なんかその、やっぱ経験として出てますよね。
出てます、確かに。 うーん、あのほんとになんか人生たの楽しんでるなっていう感じはしますね。
で。 靴とかも靴下もちゃんとしてるじゃないですか、多分、おしゃれに。
そうなんですよね。うんうんうん。
確かに、それ面白いですよね。やっぱ、国としてやっぱ出て、ちゃんと見たら多分違われますよね、やっぱ、はい。
そうそうそう。 違いますね、確かに。うんうんうん。
はい。なんか、でも今日なんか聞いて聞けてちょっと楽しかったですね。まあ、僕もなんか、そういうかっこいいおじさんになりたいと思いましたね。
あ、こちらこそ。 はい。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
あ、こちらこそよろしくお願いします。
はい、失礼いたします。
失礼します。